Ah! Dimmi di più, dai.
Che sai, sempre un argomento interessante. <chuckles>
Sì, molto. Sì, sì.
Eh, in effetti, l'ho visto s l'ho osservato sugli altri, ma anche su me stessa banalmente, quando magari, non so, vivevo ancora con i miei genitori, poi mi osservavo dall'esterno e mi sono resa conto che, in effetti proprio, uhm, un esempio classico è: quando dovevo volevo dire una bugia, perché magari, che ne so, volevo uscire con una perso un'amica, som le solite cose da ragazzina, io non guardavo negli occhi mia madre, provavo ogni scusa <chuckles>
Sì. Eh. Sì. Una ragazzata. Sì. Ah! E, quindi Eh. Eh. Ma loro se ne accorgevano, nel senso, tu ti sei sentita scoperta in qualche modo e quindi poi ci hai fatto più attenzione, oppure, mhmm, diciamo l'ha l'hai studiata dopo questa cosa, per pura casualità?
No, devo dire che l'ho st l'ho studiata dopo. I miei, ma magari se ne accorgevano, perché ovviamente, cioè, i genitori s ho l'impressione che molte volte facciano finta di non capire, <chuckles> per quieto vivere, <chuckles> insomma, capiscono benissimo. Ehm, però sì, c'ho pensato poi dopo, in effetti, cioè, non non tipo cartone animato che mi guardavo la punta dei piedi, ero ovviamente un pochino più sofisticata, però, in effetti, l l'obiettivo era quello, non guardare negli occhi l'interlocutore perché, insomma, per non svela oppure, non so, iniziare a dare troppe spiegazioni dettagliate eh, sì quando devi dire una roba tipo: "Devo uscire con Tizio e Caio", e inizi a fare tutta una spiegazione che normalmente non daresti, e la s la stai dicendo solo perché vuoi che la menzogna risulti più credibile.
Probabilmente. Probabilmente sì. Certo, chiaro. Okay. Ah, vedi un po'. <giggles> Cre dia Ma, ehm, tu, quindi diciamo, ti capitava spesso di fare di dire bugie, o no?
Eh, <chuckles> beh, tanto mia madre non è presente, ehm, è ca è capitato, ehm, anche perché ov ovviamente quando si ha genito gen si hanno genitori abbastanza severi, per carità i miei non erano però insomma non erano neanche di quelli su iper moderni, diciamo così, e ovviamente mi è capitato di di dire più di una vo somma quando volevo andare in un posto e sapevo, <chuckles> chiedendolo, non avrei avuto un risposta positiva, ehm eh, mi arrangiavo. Infatti, io adesso che ho una figlia, vivo nel terrore che questa cosa si dis giustamente si ritorca contro di me, che io venga ri
È capita Sì. Eh, vabbè. Esat <chuckles> Ti arrangiavi. Però sembri molto preparata, insomma, da quello che dici sul sul tema. Quindi, ti è capitato di dovere mettere in pratica qualcuna delle tue, ecco, conoscenze?
Eh, però sai. <giggles>